Olha, gera, né, eh, existe muita discussão, por exemplo, sobre as baterias, né, eh, justamente porque depois da utilização delas eh, eh
Uhum. Uhum. Tem uma tem uma idade util né, aí, tem um tempo de utilidade que vence. Hum.
Isso. Isso, isso, então, a preocupação hoje em dia é sempre pensar numa economia mais circular, onde o produto que você produziu é possível a reciclagem dele, a reintrodução dos materiais utilizados na cadeia de produção novamente, então, eh, existe muita inovação também nessa área, né, todos os componentes das eh, das
Uhum. É uma área bonita.
Sim, sim, sim, existe muito é muito legal.
É uma área, olha É muito legal, é interessante porque é uma área que falando eu eu te escutando você falar, se nota amor
É.
nisso, porque é para cuidar, né, e na verdade tentar melhorar a qualidade de do do planeta, né.
Sim. Aham. E é algo que é muito necessário, né, a a as cidades, no geral, eh, elas desenvolvem muito, quanto mais você tem essa capacidade energética, quando você mais, eh, tem essa independência energética também, é muito importante para o país.
Olha Sim. Uhum. Para tudo, os carros elétrico afinal está está tudo geran no entorno, né, um um computador, até para você entrar nessa, eh, estudar, você precisa da energia.
Isso, exatamente. Exato, exatamente.
Antes você ia na biblioteca com uma velinha, você podia estudar, agora já pra entrar no computador você vai precisar, né.
Aham. É, hoje em dia todo mundo utilizando a inteligência artificial pra pra estudar, então, realmente sim, ajuda bastante e e é necessário recursos energéticos também pra alimentar essas essas tecnologias de inteligência artificial, né.
Que ajuda muito. Porém Uhum.